あの、今までにね、こう、ま、未だにというかね、色んな CM ってこう、ありますけど、なんかその中でも、懐かしくてこう印象に残ってるような CM ってなんかあったりしますか？
うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、そうですね。なんだろう、ま、今パッと言われて、もうすぐ思いついたのが1つあるんですけど。あのええとご存知かどうかわからないんですけど、多分これ年代によるのかな。あのカレーの CM で、もうはるか昔の昭和の昭和の時代にあの、ババーモントカレーっていうあの商品であのあの西城秀樹さんがなんか、あのまだロン毛だった頃。<laughs> 今は分か今、あ、西城ひで秀樹さん今どんな感じですかね？あのロン毛で
うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 あ、はいはい。 ああ。 ええ。 あ、まあ、お亡くなりにうん。なられたかな？はい。
あ、そう、あ。そうだったんですね。あら、あれ、そうでしたか。あら、それはちょっと、<laughs> そうだったんですね。ああ、私ちょっとずっと。あ、そうだったんですね。私ちょっとあのあんまり日本にいなくて、あの、らなかったです、それは。あの、す彼が、まだ全然全然若い頃、もうなんかちょっと日焼けした肌で、あのロン毛でなんか爽やかに「秀樹、最高」みたいな感じの <laughs> 言いながらカレーを食べてる CM があるんですけどうん、なんか、それうん。
け結構前、ごろもう んうん、少し経ちますね。 うんうん。 そうなんです。 はい。 そうなんですよ。うん。 うーん。はい。 ええ。 うん。 ええ。それはうん。いつぐらい、いつかあの、まあ、ご自身が、な何歳ぐらいとか、どれぐらいだったんですか？なんか、うん。
はい。 そうですね、あの私小学校の時代、台湾に方に住んでまして、で、あの、日本の文化というものにものすごく憧れていて。で
ああ、そうだったんです。うん。 はいはい。
で、あの、当時はまだあのですね、ビ DVD とかそんなもんじゃなくて、ベー あの、テープ、カセットレコカセットテープですね。カセットビデオテープをあの業者の方が日本の番組を録画して、それをなんか、日本人の家庭にこう回って、あのレンタルビデオサービスみたいなことやってくれている方がいて。
うん。 はい。 うん。 へえ。 うん。うん。 あ、すごい。はいはい。
はい。うん。それであの日本の番組をそのベベーターでこう、あのすごい多分1か月ぐらい遅れて、私たちあの海外で見てたんですけど。そのその中にコマーシャルも一緒に入ってるんですね。はい。で、それであの、その秀樹さんのもうすごいあの、ひ西城秀樹さんをなんか紅白も同じようにビデオで買って、あの紅白はすごいえっとえっと年末ですよね、あの番組は。
うん。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 うーん。 そうですね。うん。
確か。で、年末のえっと過ぎて、それで録画して1日、2日ぐらいにあの、なんか届く、たあの台湾の方に届いてて、その、業者さんがこう回ってくるんですよ。で、それをいちがつふつかぐらいに見るのが私たちの行事だったんですけど、はい。
へえ。 うん。 え、すごい。うん。 あ、そうだった。じゃ、その前に、紅白を見る前に、何かしら番組の間っていうか、しまあ、CM の、た時ですかね。その時に流れた、えたのが、そのバーモントカレーだったんですね。
うんうん。 はい。 うんうん。 あ。 あ、えっとそれも多分そんな時もあったと思うんですけど、その西城秀樹さんっていうのを紅白の歌手としてしか知らなかったので。
うん。 あ。 ああ、そういうことか。はいはい。
はいはい。で、で、その人がなんかすごい爽やかにコマーシャルで <laughs> あのカレーを頬張ってるのを見て、なんか子供ながらにかっこいいみたいな感じの記憶がすごいありますね。はい。
うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。じゃあ、あの、歌手の方がそうやって CM に出るんだみたいな驚きがあったってことですかね。
うん。 うん。 そう。うん。 そうですね、小学生だったんですけど、なんか、すごいやっぱりちょっとあの、アイドル、結構その時代のアイドルだったので。なんか、 その方がコマーシャルに出てるのですごく印象に残ってて。で、しかもまた、カレーが美味しそうなんですよ。で、そういったなんか具がゴロゴロしてるようなカレー日本のカレーって台湾では食べれなかったので
うーん。 うん、はいはい。 うーん。 ああ。 うん。うん。 ああ、そうだったんですね。へえ。
はい。 だからもう、すごい、もうなんか、おそのカレーも美味しそうだし、あの、その西城秀樹さんが爽やかなやってるのも、すごいなんかめちゃくちゃ印象に残ってますね。
うん。 うん。 あ そうだったんですね。あの、ね、その時見て知った時は、日本にいらっしゃらなかったですけど、当時、ま、おそらく、ね、日本でも全然こう人気だったと思う。それだからこそ、こう起用されたっていうのはあると思うんですけど。どうですか、その空気感日本の空気感を触れてないじゃないすか。人気があるんだとか、それでもなんかこう、気をひ引かれたみたいなのって、どんなところになんかありますか？
うん。 はい。 うん。 うん。うん。うんうんうん。はい。 うん。 そうなんですよ。そうなんです。 ああ。 あ、やっぱり、その紅白を見るのがもうもう1年の中の楽しみの一つ、大きな行事の一つなので、紅白とあと、あの、当時はもう今はなくなっもうその番組がもうなくなってるんですけど、あのなんだっけ、えっとえっと、隠し芸新春隠し芸大会？
うーん。 うーん。ああ、そうか。 うーん。はい。 ああ。あ、はいはい。
うん。っていう番組があの、芸能人の方が、あの、自分のその本業と全く違う、全く関係ないその芸をすごい達者に見せる番組が、それも新春お正月番組であったんですけどはい、そういうのにも、ま、彼も出てましたし。うんうん。
うーん。 うん。 うん。はーい。 はい。うーん。 うん、出てあ、じゃ、こうやっぱり色々出てて、見る機会があると、こう日本人日本に居なくとも、日本人の感覚すとしてやっぱり惹かれるものって、こう共通してたのかもしれないですね。
うん。 うん。うん。 うん。そうですね。だから私たちっていうか、まま、小学生で、しあの日本の情報で知り得るっていうのが、あの、新しい情報はそのビデオを通してか、あとは転校生たちの新しい情報ですね。新入生あ、新入生じゃないや、えっと日本から転校してきた子供たちはい。うん。
ああ。 うーん。 あ、うん。 ああ。 うん、うん。あ、ええ、なるってことは、そのん台湾のいわゆるなんて日本人学校みたいなところに行かれてたんですか？
うん。 うん。 うん、そうです。ああ、そうなんですよ。台北の日本人学校に通っていて。はい。なので、転校生はもう新しい情報を持ってきてくれるヒーローだったんですけど。<giggles>
ううーん。 あ、いや、そのね、周りが日本人だったりすると、あの、こ、でんとそ、新しくいらっしゃった方もいたりすると、こう、そこのなんかこう盛り上がりが共有できて学校でこうなんか、盛り上がったみたいなのってなんかエピソードっていうかあったりしますか？
うん、うん、うん、はい。 うん。 うん。 はい。 たぶうん。 ああ、でも、それこそさっき言ってた、その CM のあの、なんかあの、ばカレーのその歌、ちょっと今今パッと、どんなんだっけな、なんかすごいテンポいい歌で、で、それをなんか言っていて、で、セリフの「秀樹、最高！」みたいな感じなのは、 なんか、言ってましたね、学校でも、なんかうん。
うん。 はい。 うーん、はい。 うん、うん。 あ、うーん、なんかこう、きこう、なんだろう、キャッチフレーズってこう、言いやすくて耳にやっぱり残ると、子供なんか特にね、真似したりして盛り上がりますもんね。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
<chuckles> そう、そうなんですよ。だから家庭科の授業とかとか言っててましたし、なんだろう、なんか結構ちょくちょく、なんか、その CM のその歌とか、そのセリフっていうのは、結構みにみんななんか言ってた記憶がありますね。うーん。うん。
ああ、うん。 うん。 へえ。 うん。 うん。 あ、そうですか。じゃ、当時は先ほど、この、いわゆるバーモントカレーって、食べれなかったとおっしゃってたと思うんですけど、どれどどれくらいかして食べれました？いかがでした？
うん、うん、うん。 そうなんですよ。 あ、あの、中学校で日本に帰国してきて、ではい。で、初めてレトルトカレーというものを食しましたね。<laughs> うん。
ああ。 うん。あ、なるほど、もう何年か越しに実現して、どうでした？その時食べられた印象というか。
うん。はい。 そうあ。 その時は、なんか小学校の時ってやっぱすごい純粋じゃないですか。で、なんかあの映像からして具がゴロゴロ入っていてみたいな感じの日本の、にやっぱ日本のカレーと海外で食べるカレーと、ちょっま、違うので
うん。 あ、はいはい。 うーんうーん。 うーん。
だからすごい憧れてたんですけど、中学校に入ってそのレトルトカレーを食べて、印象は、うなんかその、その時は、ああんまり正直西城秀樹さんのこと覚えてを記憶にしたかなっていう気はしないんですけど、でもおいし美味しかったです。ああ、なんか、レトルトカレー、こんなんなんだ、みたいなのは、おうん。
うん。 はい。 <laughs> はい。 うーん。 はい。 あ、そう、うんうん。 ええ。 あ、そうなんですね。あのやっぱり、こう、これが日本のカレーか、みたいな、こう食べれなかったからこその感動とかもなんかあったりしました？その CM がね、印象に残ってたってのも、こう、相まってというか。
うんうんうん。 うん。 あ、はい、なので、あの今までは、そのカレーのルーとかは、あのたまに父がこう出張で日本に帰った時に買ってきてもらってはい、で、お家で作る、まあ、要は家庭のカレーですね。おいう家で家のカレーはよく食べてたんですけどはい。レトルトカレー、普通に温めてこんなに美味しいもんなんだっていうのはすごい印象に残ってますね。うんうん。
うん。 うーん。ああ、そっかそっか。うん、はい。 うん、はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。じゃあ、そのね、とっても印象的だったバーモントカレーですけど、こう、なんか代々アイドルの方がやりゃれてるのかな、なんて思いますがうん。確かね、こう、今、ああれ、西城秀樹さんってジャニーズ出身ですか？じゃないのかな？どうかな？なんか、代々ね、なんか、ジャニーズの方が、い今は今もやってるかな？なんかそんな印象があるんですけど、ま、ジャニーズとかねうん、そんなんじゃなくても、いわゆるこう、アイドルの方がこうやる、ひとつ、登竜門と言ったら言い過ぎかもしれないですけど、なんかそんな印象があるんですけど、やっぱりそれってうん。どうですか、まあ、ご存知なかったから、ね、あんまりそういう思いも考えもね、もしかしたらないかもしんないですけど、そこって、ひとつ商品をね、こう買ってもらうっていうのが、企業としての戦略でね、ひ一番重要なとこだと思いますけど、やっぱりその当時の西城秀樹さん起用したっていうのは、そういうとこもあったりするんじゃないかな、なんて、こう思われたりします？うん。
うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。はい。 うん。 ええ、かんうん。 うーん、あ、そうなんですね。はい。 うんうんうん。 ええ、はいはい。 あ、そうなんです。はい。 <laughs> うんうんうん。 うん。 ああ。 うんうんうん。 うん。 ああ、なるほどね。はい、ま、紅白とかですごい毎回見ていた人だったので、それでしかちょっとやっぱり、知らなくて、で、コマーシャルで、してが出てきて「あ、こんなのにも出てるんだ、歌手が」みたいな感じのイメージだったので、うん。ああ、だから、うーん、まあ、でもファンの方は、そらそら嬉しいですよね。やっぱ買っちゃう買っちゃいますよね、きっと。
はい。 ああ、そっかそっか。うんうん。 うーん、はいはい。そっか、そうん。 こうね、こう好きな、こう、今で言うなら推しの人がやってるようなっていうのは、影響しますよね。ここ売り上げに貢献しようじゃないですけど、同じものを共有したりみたいな気持ちにはね、ななりそうかなって感じはしますよね。
うん。うんうん。 はいはい。 うーん。 う、うんうん。 ね。 そうですよね。だから、ま、当時その日本であのなんだろう、実際に、ま、コマーシャル見たことあったんですけど、実物を買える状況じゃなかったので、その台湾ではじゃあその、バーモントカレーがすごい流行ってたかって言ったら全然そうじゃなかったんですけど、もしかしたら日本ではその、すごいファンがいっぱいいて、そのバーモンドカレーの売れ行きがめちゃくちゃ伸びていたのかもしれないですね。うん。
うんうん。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うーん。あ、なるほど。あのどうですか、じゃあそのね、キャッチコピーをね、日本にもいなかったにもかかわらず、そうやって覚えてたり、未だにね、覚えてるっていうことですけど
うん。 うん。 うん。 <laughs> そう、ホントですよ。だから、じゅうん？よんじゅうねん？あ、年齢ばれちゃいますけど。<laughs> よんじゅうねん以上、下手したら 45年とか、ま、そこら辺前の話ですよ。それがまだ今覚えてる私が、ちょっと私にびっくりしてます。<laughs> まだ覚えていたみたいな、うん。
うーん。 わ、うん。 うん、いえいえ。 うん。 わあ。 うん、うん。 あ、でもそそれうーん、それだけ印象あがね、あるってことは、やっぱり CM のこう印象に残るひ一つ、ここコツっていうんですかね、としてキャッチコピーって重要だななんて思います？
うん。 いや、うん。 ね。 そうですね。キャッチコピーもですし、多分その、なんだろう、あの、リズムリズミカルなこう、あの、歌いやすい歌とか CMソングっていうのは、すごいやっぱ影響大きいですよね。きっとこう、あ、あの印象に残って、なんかくす口さみやすい感じ？うん、ううん。
うん。 ああ。 うんうん。 あ、うん、うん。 はいはい。なるほど。どうですか、まあ、ね、結構海外でこう生活、ね、どれくらいかされてて、で、日本でも生活されててっていうと、こう、比べると、どうですか、日本のなんか違いってあったりしますか？海外と日本のCMの違いとか？
はい。 はい。 はい。 ああ、そうですね。海外先ほどあの、バーモントカレーが登竜門と仰ってましたけど、 海外の場合はコカコーラのCM？うん、が結構登竜門として、あの、そこに出てくる若い世代の人たちが結構、あの、注目あの、やっぱり見てる人が多いので、それで、なCMが流れる回数も多分多いと思うんですよ。それで、め人の目に留まって、そこからこう売れていくみたいな感じのイメージでは、あの、そうですね、海外ではコカコーラのCMかな。ね、うん。
うん。 ああ。 へえ。う。 うん、うん。 うーん。 あ、うん。 へえ。 あ、そうなんですね。まあ、ね、今でこそこう、日本もいろんなカレーがありますけど、まあ、昔からある代表の一つ、バーモントカレーっていうとこと、あとコカコーラも昔からある代表的なものの、人気のあるね、飲み物として、一つアイコンっていうのは、こう、出演者の、こう、ね、こう、何て言うんですかね、影響力を持たせる、良い、こう一つの入り口っていう、ことこは共通してるんですね。なるほど。うん、うん。
うん。 うん。 うん。 うん。 すよね。 うんうんうん。 うん。 そうですね。そうですね、今仰った様に、両方ともずっと今までも続いてますもんね。うん、ま
うん。なるほどね。いや、やっぱりあの、色々ね、キャッチコピー、その時のキャッチコピーなんかも聞けて、とてもおはなあの、楽しいお話聞かせていただいて、ありがとうございました。
うん。 あ、いえ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
はい。はい。